Ja. Ja, ja, und es war diese Bergtour, wo mein Vater immer gesagt hat: „Halt die Klappe, komm, jetzt, ne, mach machen wir jetzt.“ Und ich war meine Beine konnten nicht, ich war zu jung, ne? Es war viel zu viel für so 'n Kind. Ähm
Ne, oh. Ja. Da hat sich dein Papa bestimmt auch bis bis, äh also, so voll seine Gedanken hinterher gemacht, ne, was da hätte passieren
Mhm. Äh, nö. <laughs> Meine Mutter meine Mutter hat's ihm jahrelang vorgehalten, ja. Ähm, aber mein Vater ist da eher so: „Ach, passiert schon nix."
Nö? Ja. Wow. Da bist du da so f so runtergepurzelt oder was?
Mhm. Na, richtig. Ich meine, ich ich muss meinem Vater so viel geben, dass er mir zumindest zugeschrien hat: „Halt dich am Gras fest.“ Ähm, weil da wäre ich wahrscheinlich jetzt erst mal nicht so drauf gekommen, äh, im Schock. Ähm, und das hat mich dann echt gerettet, weil dann da kam dann irgendwann die Klippe, ne? Also
Wow. Ja. Wow!
Ja, ja. Na ja, das ist man man kann's echt nicht unterschätzen. Und also, solche Bergtouren möchte ich auch nicht mehr machen.
Ja. Siehst du, so was mache ich nicht. Zu gefährlich.
Ne. Da habe ich auch k das du das das will ich auch heute nicht mehr. Ich liebe es einfach so richtig also, deswegen liebe ich wahrscheinlich Irland so, weil, ne, <laughs> da da hast du nur hohe Hügel und keine richtigen ne, ähm, Alpen Alpenberge. Ähm, ja. Ja, ja.
Zu gefährlich. Ne. Flach. Genau. So, so. Ja, ja, ja. Oah, meine Güte. Ja, da hätte ich auch also, boah, ne, da hätte ich Albträume jetzt davon, ne?
Ah, ne, das wird sch das ist ne eh habe ich irgendwann, ne? Ist ja ist ja g alles alles trotzdem alles gut gegangen, ne? Muss man so sehen.
<giggles> Ja. Ja, okay. Also, meine Hobbys sind da so 'n bisschen sicherer wie ich wurstele gern im Garten rum und, ähm so so die Hände in den Dreck, sage ich jetzt mal, ne? So, dass man so den Dreck unter den Nägeln hängen hat und ja, ich rieche das gerne, diese nasse Erde.
Hast du noch so 'n Ja, erzähl mal. Oh, liebe Garten auch, ja toll. Ja, genial. <giggles> Ja, ne? Finde ich auch. Mhm. Ne, Ja, das ist einer der besten Gerüche überhaupt, find ich. Erde
Und solange da keine Würmer rauskommen, ne? Das ist für mich immer so: Wäh. <laughs> <sighs> Ja, ich hatte auch wir hatten auch schon 'n Stein hochgehoben und da waren lauter so kleine diese schwarzen Schlangen drunter, ne? Die haben sich dort versteckelt. Ja, das ist halt auch so lustig, wenn man in Florida wohnt, ne, dass man 'n Stein hochhebt und dann: „Ach ne, l den mache ich lieber wieder runter, du.“ Ne?
Na ja. <laughs> Gott. <chuckles> Oder Spinnen, ja. Huch, ja. Mhm. Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Ja. Ja, also, i mir ist es mal hier in in äh, in äh, also in in, ja, Brooklyn sozusagen im Garten passiert. Ähm, da habe ich 'ner Freundin ne, ich habe 'ner Freundin geholfen, und ich bin ja dann so 'n Typ, ne, so, i hm, ne, krempelt meine meine ähm, ne, ja, danke schön und, äh, sage: „So und jetzt packen wir an.“ Und da habe ihren ganzen Steinweg dann auch neu, ähm, designt und gelegt, die ganzen Steine, die sie da hatte. Ja, ja, also da habe ich echt muss ich echt sagen, es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß und da habe ich einen Stein hochgehoben ja, da war aber 'ne schwarze Witwe drunter, ne? Da habe ich richtig Schiss g Ja, ja, ja, ja, ne? Also
Genau, ja. Wirklich? Ärmel hoch. Wow, okay. Mhm. Oh, nein. Ah, hast du auch wieder schnell den Stein runtergelegt?